โอ้โฮ มีเรื่องอยากจะมาระบายครับ แล้วก็ขอคำแนะนำด้วยครับ หลาย ๆ รูปแบบยิ่งดีเลยครับผม จะได้นำมา เอ่อ ปรับเปลี่ยน แล้วก็ปรับใช้ได้ครับ คือว่ามันน่าจะมีปัญหาเนี้ยมาสักระยะหนึ่งแล้วครับ เพราะว่ามันจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดแบบค่อนข้างง่ายเลยครับ คือแบบก็พยายามที่มันจะหลีกเลี่ยงครับ เนื่องจากว่าเคอ เพิ่งเคยมีแฟนเป็นต่างชาติครั้งแรกเนี่ย มันก็จะแบบมีความเข้าใจผิดกันแบบบ่อยครั้งมากเลยครับ ใน ในหลาย ๆ เรื่องเลยครับผม
อืม ได้ครับ อืม อืม ๆ ๆ เข้าใจ เข้าใจได้ครับว่า เพราะว่าพอเราพูดถึงคำว่า ต่างชาติเนี่ย โอ้ เรามองเห็น ส หลายสิ่งหลายอย่างที่มันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเนาะ อย่างแรกที่แน่ ๆ แล้ว ก็คือการสื่อสาร ที่มันอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันอยู่แล้ว แล้วยิ่งมีในเรื่องของวัฒนธรรม อาหารการกิน ขนบธรรมเนียมประเพณีเนี่ย โอ้ มันยิ่งทำให้เราไม่สามารถเข้าใจกันได้ง่าย ๆ เข้าไปอีก แต่อันเนี้ยขอสอบถามเพิ่มเติมได้ไหมครับว่า ที่คุณรู้สึกอย่างงี้เนี่ย คือส่วนใหญ่มันเกิดจากเรื่องอะไร เป็นหลัก มีไหมครับผม?
อือฮึ มันเกิดจากเรื่องเล็ก ๆ เป็นต้นไปเลยครับ ไปจนถึงเรื่อง เอ่อ ศาสนาเลยครับ ที่ทำให้เขาอะ ไม่เข้าใจอะครับ เพราะว่าไอ้ตรงศาสนาอะ เขา เขาเข้าใจว่า เอ่อ พุทธศาสนาคืออะไร? ในรูปแบบของเขาครับ แต่ว่าเขาไม่เข้าใจขนบธรรมเนียมของไทยอะ มันเป็นรูปแบบ อะไรอย่างเงี้ยครับ อีก อีกทีหนึ่งอะครับ ในเหมือนว่า ยกตัวอย่าง ใช่ไหมครับว่า <clears throat> ตอนเนี้ยผมอยู่ในสถานการณ์ที่ว่า เฮ้ย มีความเสี่ยงที่ว่าจะต้องบวช เนื่องจากว่า ไม่ ไม่ได้แช่งคุณยายนะครับว่า เอ่อ คุณยายเริ่มแบบออด ๆ แอด ๆ บ้าง เดี๋ยว เดี๋ยวจะดีบ้าง เดี๋ยว เดี๋ยวดูไม่ค่อยดีบ้างเนี้ย เริ่มไปโรงพยาบาลบ่อยบ้าง อะไรเงี้ย แล้วทีเนี้ย มันอาจจะต้องมีการที่ว่า เอ่อ ต้องไปบวช ผมอาจจะต้องไปบวช อะไรเงี้ย แต่ว่าก็มีน้องชายด้วย อะไรเงี้ย แต่เขาก็ไม่เข้าใจว่า ทำไมผมถึงว่า ปฏิเสธไปเลยไม่ได้ อะไรเงี้ย อือ เพราะว่าเหมือนว่าผมอะถูก คาดหวังให้ทำ คนเดียว อะไรเงี้ย เหมือนว่าเขาต้องการให้แบบว่า เอ่อ ผมอะเป็นคนรับบทบาทนี้ ผมก็เลยบอกแฟนว่า เฮ่ย ต้องการที่จะย้ายศาสนา แบบว่าจะได้ไม่ต้องไปตอบคำถามที่เราอึดอัด อย่างเงี้ย ทำให้เขาอะไม่เข้าใจว่า ทำไมการบอกตรง ๆ แล้ว มันจะทำให้ตัวเองอึดอัด หรือว่าจะทำให้คนอื่นโกรธ มันก็เหมือนว่า มันมีวัฒนธรรมตรงเนี้ย มันหลาย ๆ อย่าง นึกออกไหมครับ มันทำแบบให้เขาอะไม่เข้าใจ มันก็เลยแบบว่า เอ่อ ค่อน ข้างยากเลยครับที่ว่า เอ่อ จะ ด แบบ หลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดได้ค่อนข้างยากมาก ๆ อะครับ
อืม อือฮึ อืม อืม อือ ๆ อืม อือ ๆ ๆ อืม อืม อืม เข้าใจได้ โอ้โฮ พอมันเป็นเรื่องนี้เกิดขึ้น มันก็เป็นธรรมดาเนาะ ที่เขาอาจจะไม่เข้าใจเรา ซึ่งเราเองเนี่ยก็เข้าใจเขาแหละ ใช่ไหมครับว่า เฮ่ย บางทีบางสิ่ง บางอย่างเรา ก็เป็นเรื่องที่แบบเราปฏิเสธไม่ได้เนาะ ที่เราจะต้องแบบทำ ใช่ไหมคุณ แล้วอย่างเงี้ย ขอสอบถาม ได้ไหมครับว่า คือ คือเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะ? คือเราต้องบวชนานแค่ไหน? ทำไมเขารู้สึกว่า เขาไม่โอเคกับสิ่งที่เราจะทำตรงนี้อะครับผม พอจะแบบเล่าให้ฟังได้ไหมครับ?
อือฮึ ใช่ครับ คือเขาโอเค ที่ผมจะบวชครับ แต่ว่าเขาไม่โอเคว่า ผมอะ ตัวผม เหมือนผมอะไม่ต้องการที่จะบวช ใช่ไหมครับ เอ่อ แต่ว่าเขาไม่โอเค ทำไมว่าถึงบอกไปแล้ว เอ่อ คนอื่นน่ะ ถึงจะมองเราในแง่ร้าย อย่างเงี้ย เหมือนมองในแง่ลบว่า เราบอกความต้องการของตัวเอง อะไรเงี้ย บอกเหตุผลของตัวเองไป แล้วทำไมเขาถึงไม่ ไม่ฟังเหตุผล ที่เราไม่ต้องการบวช? อย่างเงี้ย อืม เขาก็จะแบบงงตรงนี้อะครับ แล้วมันก็มีหลาย ๆ เหตุการณ์เลย ที่ทำ ทำให้เขางง เงี้ยครับ เหมือนว่าเรื่องประจำวันอะไรบางอย่าง เงี้ย เขาก็จะงงเหมือนกัน อย่างว่า เอ่อ มีการแบบเหมือนว่า ข้างบ้านผมอะครับ มันก็จะมีบริษัท ใช่ไหมครับ แล้วก็จะมีแบบบ้านพักพนักงาน ไรเงี้ย แล้วเหมือนว่าเขากินเลี้ยง คือตอนแรกเขาเข้าใจว่า เออ มันเหมือนว่า ทำไมเขาไม่กินเลี้ยงร่วมกัน? เหมือนว่าเขากินเลี้ยงกัน 2 วง อย่างเงี้ย เสร็จแล้วก็เปิดเพลงดังมาก แล้วเหมือนว่าเขาเปิดเพลงแข่งกัน แข่งไปแข่งมา อย่างเงี้ย แล้วมันก็ ก็ดังไปหมดเลย อะไรเงี้ย เขาก็แบบไม่เข้าใจว่า ทำไมถึงว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นขนาดนี้ เหมือนว่า เฮ่ย ทำไมถึงว่า ไม่ไปจัดเลี้ยงกันที่แบบสถานที่จัดเลี้ยง? อะไรเงี้ย พอ พออธิบายไปแบบว่า เฮ่ย เงินเขาแบบว่า เออ เงินทุนเรื่องการจัดเลี้ยงเขาอะ ค่อนข้างน้อย เหมือนเขาแบบไม่ค่อยใส่ใจพนักงานมาก เออ แล้ว ทำไมแบบ เขาก็ไม่เข้าใจว่า ทำไมถึงว่า เอาข้อนี้มาเป็นข้ออ้างในการทำพฤติกรรมแบบนี้? หรือว่า อะไรแบบเนี้ย มันก็เลยแบบว่าไม่รู้ บางครั้งมันก็แบบไม่รู้จะอธิบายยังไง? ผมก็บอกว่า "อืม ไม่เป็นไรหรอก นาน ๆ ที" อะไรเงี้ย เขาก็บอกว่า "มันก็ไม่นาน ๆ ทีแล้ว" มันเหมือนว่าเขาเห็นพฤติกรรมอย่างเงี้ย มัน มันเหมือนว่ามันมี ทุกอาทิตย์ อะไรอย่างเงี้ย เออ ที่ว่าเขาจะจัดเลี้ยงกันน่ะ แต่ว่าปกติมันไม่ได้ดังกัน ข แบบ อ แบบนี้ไง แต่เนี่ยอันนี้มันดัง เพราะเนื่องจากว่า เอ่อ เขาจัดงาน น่าจะเป็นคริสต์มาส ไรเงี้ย แต่ว่าเขาจัดก่อนหน้า อะไรเงี้ย เขาก็เลยแบบว่า ค่อนข้างงง ๆ ว่าทำไมจัดบ่อยอย่างงี้? แล้วก็เนี่ยมันไม่ใช่แบบสถานที่พักส่วนตัว เออ มันเป็นบริษัท อะไรเงี้ย มันไม่ใช่รูปแบบที่พัก แล้วก็ยิ่งมาเสียงดัง หรือว่า จริง ๆ ที่พักเขา ก็ไม่ควรจะเสียงดังแบบเนี้ย เหมือนว่า เออ ฟังเพลงก็แบบใส่ In-ear หรือว่าอะไรอย่างเงี้ย เหมือนว่าฟังส่วนตัวไปแบบ ไม่ได้แบบว่า เอ่อ เผื่อแผ่กันขนาดเนี้ย เขาก็แบบ
อือฮึ อืม อืม อือ ๆ ๆ อือ ๆ ๆ อ้าว เหรอ? อืม ครับ อือ อืม อืม อืม อืม อือ อืม <chuckles> อือ อืม อือ ๆ อืม อือ อา ไม่ต้องรบกวนเนาะ
อืม ใช่ ก็ค่อนข้างจะยากเหมือนกันในการอธิบายครับ
อืม ๆ เข้าใจเลยครับ เฮ่ย แต่อันนี้ผมสงสัยนิดหนึ่งอะ แล้วพอพูดถึงคริสต์มาสเนี่ย พอพูดถึงการเป็นต่างชาติ ผมก็เข้าใจว่า อ้าว เขาจะมาแบบ จากทางแบบยุโรป อเมริกา อย่างเงี้ย ไม่ใช่เหรอครับคุณ? ทำไม ทำไมเขาเกิดความสงสัย คือจริง ๆ คือถ้า ถ้าเกิดเป็นทางฝั่งยุโรปอเมริกา เขาก็จะรู้อยู่แล้วเนาะว่า คริสต์มาสบางทีมันก็แบบอาจจะเริ่มมาตั้งแต่แบบทั้งเดือนธันวาคม อะไรเงี้ย เขาก็แบบจะมีการเริ่มตกแต่งอะไรกันมายาว ๆ นานอยู่แล้ว อันนี้คือเขาเป็นชาติไหนอะคุณ?
คือ คือเขาเป็นฝั่งโซนยุโรปเนี่ยแหละครับ แต่ว่าคริสต์มาสของเขา อะ คือมันวัน 24 แล้วเหมือนเราอะไปบอกว่า อันเนี้ยเหมือนว่าเขา เพราะผมอะไม่รู้ว่าเขาจัดอะไรเลย เพราะว่ามันแบบว่า มันไม่มีไฟคริสต์มาส นึกออกไหม? แต่มันเหมือน ว่ามันมีพู่อย่างเดียวอะ แล้วเราไปบอกเขาอะ เขาก็ยิ่งงง แล้วเหมือนว่าเขาก็อธิบายแบบ แล้วผมแบบ มันต่างวัฒนธรรมเกินน่ะ คือผมอะเข้าใจแค่ว่าคริสต์มาส ก็ คือผมไม่รู้ด้วยนะว่าวันไหน? คือเหมือนว่า รู้แค่ว่าเทศกาลช่วงนี้ เพราะว่าเราไม่เคยจัดไง ไม่เคยสัมผัสอะไรเรื่องแบบเนี้ย เออ มันก็จะมีแค่แบบว่า เออ ไปเห็น Central World มันมีต้นคริสต์มาส แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจริง ๆ แล้วมันคือวันไหน? เพราะว่าเขาจัดแต่กั้นตั้งแต่ก่อน ตั้งแต่ไหนก็ไม่รู้ แล้วก็แบบคนถ่ายรูปนู่นนี่ นี่นั่นน่ะ เราก็ไม่เข้าใจจริง ๆ อะ มันคือว่า มันต้องเริ่มวันไหน? หรือว่ามีเทศกาลอะไรบ้าง? อะไรอย่างเงี้ย เออ แล้วก็เหมือนว่า เออ บางเรื่องอะเราก็ไม่เข้าใจ อย่างเงี้ย เหมือนว่า เออ การให้ของขวัญ อย่างเงี้ย เออ เหมือนว่าเขาก็จะต้องเตรียมเซอร์ไพรส์ ให้ของขวัญเรา หรือว่าเราต้องให้ของขวัญเขา อะไรเงี้ย อืม แต่ว่าเราก็ เรื่องวัฒนธรรมตรงเนี้ย ผมก็ไม่เข้าใจ นึกออกไหม ผมก็จะถามเขาว่า เอ่อ ต้องการอะไร? อะไรเงี้ย เหมือนว่า แบบ เอ่อ อยากได้อะไรประมาณไหน? ก็อยากซื้อให้ ของให้มันถูกใจ นึกออกไหมครับ แต่กลายเป็นว่า เหมือนว่ามัน <tsk> คล้าย ๆ ว่าผิด วัฒนธรรมเขาอะ มันเหมือนว่า มันต้องเป็นการเซอร์ไพรส์ยังไง เออ เหมือนว่า เออ ร เราต้องแบบ ไม่ ไม่ได้ของราคาแพง อะไรเงี้ย เหมือนว่าให้ไปเตรียมมา ให้ ให้เขาเซอร์ไพรส์ อะไรเงี้ย เออ แต่เราอะกลายเป็นว่า เหมือนว่าคนไทยไง เราก็ต้องถามว่า เออ จะได้ซื้อให้ถูกใจ เราจะได้แบบ เออ ไม่ ไม่โดนแฟนบ่น อย่างเงี้ย ความรู้สึกผมอะ เออ
เออ อือ ๆ อืม อือ อืม อือฮึ อือ ๆ อือ ๆ <chuckles> อือ ๆ ๆ อือ ๆ อือ ๆ เออ เออ อืม เข้าใจได้ เออ อือ ๆ อา ผม ผมอะเข้าใจคุณนะ บางทีเวลาเราจะซื้อของ เราก็คงแบบ อ่า อยากจะได้ของที่เขาใช้ได้จริงด้วย อะไรประมาณนี้ใช่ไหม? แล้วก็ใน เรื่องของวัฒนธรรมเนี่ย คือผมอะก็เข้าใจนะ ทั้งฝั่งทางเรา แล้วก็ฝั่งทางเขาเหมือนกัน ซึ่ง <clears throat> ถ้าเกิดว่าเป็นประเทศอื่นน่ะ เวลาที่เขาจะ จะเฉลิมฉลองอะไรอะ เขาก็จะเฉลิมฉลองในเทศกาลของเขาเอง ใช่ไหมคุณ แต่เหมือนบ้านเราเนี่ย ก็คือแบบ <clears throat> มีความหลากหลายเกิน บางทีเทศกาลนู่นนี่นั่น เราก็เอากับเขาไปจนหมดเลยเนาะ หาเรื่องจัดเทศกาลนู่นนี่นั่นไปเรื่อยอะคุณ ใช่ไหม บ้านเราอะ ซึ่งบางทีผมก็มองว่า อ่า มันเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่น่ารักนะ คือผมไม่ได้มองว่ามันแย่อะไร คือ บางที มันทำให้เราอะเกิดความสงสัยได้ แล้วก็แบบว่า เฮ่ย ฮาลโลวีนคืออะไร? คริสต์มาสคืออะไร? อะไรพวกเนี้ยเนาะ ที่มันอยู่ในบ้านเรา แล้วก็วันปีใหม่คืออะไร? เพราะจริง ๆ วันปีใหม่บ้านเราคือ ร สงกรานต์ อะไรงี้ ใช่ไหมล่ะ อา อย่างปีใหม่จีนก็มีตรุษจีนเนาะ คือมันมีวิธีการนับที่แตกต่างกัน อืม อ้าวเหรอ? <chuckles>
ใช่ ๆ อะฮะ ใช่ อืม อะฮะ อา อะฮะ เออ ใช่ เรื่อง เรื่องเนี้ยเขาก็แบบว่า เออ เถียงกับผมอยู่เหมือนกันว่า เออ เอ๊ย วันสงกรานต์อะน่ะ ก็คือวันสงกรานต์ไม่ใช่ปีใหม่ ผมก็แบบพยายามอธิบาย แต่ว่า เออ ไม่เข้าใจก็ไม่เป็น ไม่เป็นไร อะไรเงี้ย เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ แล้วก็อย่างภาษา อะไรเงี้ย เพราะว่าเขาพยายามเรียนภาษาไทยด้วย ด้วยตัวเขา เรียนที่โรงเรียนด้วย แล้วก็เรียนด้วยตัวเขาเองด้วย เขาก็จะมีแบบคุยกับเพื่อนออนไลน์ อย่างเงี้ยครับ เหมือน เหมือนว่ามันเป็นห้องแชต แล้วก็เข้าไปคุยกัน แล้วเขาก็แบบ ไปจำ เอ่อ เอ่อ ภาษาอีสานมา อย่างเงี้ย แล้วก็มาถามผม เขาก็แบบ ผมบอกว่า เฮ่ย ผมอธิบายไม่ได้ ผมไม่เข้าใจจริง ๆ ว่า มันแปลว่าอะไร? เขาแบบว่า ทำไม ถ ถึงเป็นคนไทยแล้วแบบไม่ ไม่เข้าใจภาษาไทย? อะไรอย่างเงี้ย ผมก็แบบ เออ ฮึ <tsk> เฮ่ย มันจะอธิบายยังไงว่าผม บ ผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากไง บางครั้งมันก็แบบว่า เอ่อ มันก็ตันเหมือนกันเนาะว่า เราจะอธิบายยังไงดี? อะไรเงี้ย อือ
อืม อืม อา อืม ๆ <chuckles> อ๋อ อืม อืม <chuckles> เออ ๆ อือ ๆ เออ ๆ เออ เราเข้าใจได้แหละ ยิ่ง ยิ่งเป็นภาษาเนี่ย บางทีเรา เรา เรา เราก็แบบอยากจะพูดกับเขาเนาะ ก็อย่างที่บอกน่ะ มันมีความเข้าใจผิดทางด้านภาษามาด้วย ซึ่งพอภาษา มันเป็นตัวกลางเนี่ย มันก็ยากเนาะ เพราะจริง ๆ ผมเข้าใจได้แหละนะว่าคุณ พูดได้แหละว่า ทำไมคุณถึงไม่เข้าใจคำนั้น? แต่เราก็แค่ไม่รู้จะอธิบายให้เขาเข้าใจยังไงด้วยใช่ไหมคุณ? ซึ่งจริง ๆ นะ คือ คือ คือเรื่องเนี้ยผมคิดว่ามัน มัน มันก็สามารถเข้าใจได้เนาะ อีกอย่างหนึ่ง ที่ผมคิดว่าดีที่สุด ก็คือถ้า เกิดมันยังไม่เป็นปัญหาใหญ่ อะไรขนาดนั้นน่ะ ผมคิดว่ามันก็เป็นมุมมองน่ารัก ๆ อย่างหนึ่งแล้วกัน ที่มันเกิดขึ้นกับวัฒนธรรมได้ เพราะว่าเราก็ต้องยอมรับจริง ๆ ครับว่า แต่ละที่บนโลกอะ เขาก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน กฎหมายก็แตกต่างกัน ความชอบวิธีการใช้ชีวิต หรือว่าอาหาร มันก็แตกต่างกันทั้งนั้น <tsk> ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะคุณ คือ มันต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างมากเหมือนกันในการเรียนรู้อะครับ คือคุณเองก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันนะ ในการเข้าใจความเป็นเขาเหมือนกันว่า เฮ่ย ทำไมเขาถึง ไม่เข้าใจตรงนี้? ทำไมบางทีเขาถึงเป็นคนที่มีความคิดแบบนั้น? หรือว่าบางทีเราก็ต้องใช้เวลาครับ ให้เขาใช้เวลาด้วยว่า เฮ่ย จริง ๆ แล้วที่เขาไม่เข้าใจเราตรงเนี้ย มันเป็นเพราะว่า รากฐานเดิมชีวิตดั้งเดิมเขาอะ มันเป็นแบบนั้นแค่นั้นเอง คือจริง ๆ เขาอะ ไม่ได้ตั้งข้อสงสัย หรือว่าเขาไม่ได้ชอบ หรือว่าไม่ได้อะไรกับเราหรอก เพียงแต่ว่า อ่า สิ่งที่เขาเป็นมาก่อนน่ะ มันเป็นแบบนั้น มันเกิดความแตกต่างกันเกิดขึ้นได้ แต่ก็อย่างที่บอกเลยครับ มันก็ถือว่าดีมาก ๆ แล้ว ที่เราไม่ได้มีเรื่องผิดใจอะไรกันมากมาย อะไรขนาดนั้นเนาะ ก็อยากจะให้ปรับครับ เราเองเนี่ยก็ต้องเข้าใจเขาให้มาก ๆ เนาะ ถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของเขา ซึ่ง ตอนเนี้ย เราอาจจะไม่ได้เข้าใจอะไรหรอก เพราะว่าเราอะไม่ได้ไปสัมผัส แต่เวลาที่เขาสงสัยอะไร เวลาที่เขาไม่เข้าใจอะไร ถ้าเกิดว่าเราอยากจะอธิบายเนาะ แต่มันติดในเรื่องของภาษาอยู่อะ จริง ๆ เราอาจจะแบบข้ามขีดจำกัดพวกนี้ง่าย ๆ ครับ ด้วยการใช้แบบ อ่า เป็นแอปพวก ทรานสเลต อะไรพวกนี้เนาะ หรือการพิมพ์คุยในมือถือก็ได้ คือสิ่งสำคัญนะครับ ที่มันจะทำให้เราทั้ง 2 คนเข้าใจกันได้ ก็คือมีตัวกลางในการสื่อสาร อา คุณอาจจะได้ภาษาอังกฤษระดับหนึ่งแหละ แต่ว่าบางทีมันเป็นพวกคำเฉพาะทาง คำศัพท์แปลก ๆ ที่เราไม่รู้จะอธิบายยังไงอะ? เราก็ใช้พวกเครื่องมือเนี่ยนะครับมาเป็นตัวที่แบบ ตัดตรงกลางตรงนี้ทิ้งไปเนาะ ให้แบบความแตกต่างทางภาษาเนี่ย มันหายไป อันเนี้ยเราก็อาจจะต้องยอมใช้บ้างในบางครั้งครับ เพื่อจะทำให้เขาเข้าใจสิ่งที่ อ่า บ้านเรา ประเทศเรา วัฒนธรรมเรามันเป็น อันนี้ก็อาจจะดีขึ้นนะครับผม
อือฮึ ใช่ ใช่อะ มันหลายอย่างครับ อือฮึ ใช่ อือ อือฮึ ฮึ อือฮึ อือฮึ โอ๊ย ดีมากเลยครับ ขอบคุณมากเลยนะครับที่ว่า มาแนะนำอะครับในวันเนี้ยครับ เออ ปรับใช้ได้หลายอย่างเลย เดี๋ยววันเนี้ยผมจะเอาไปแปลแล้ว เพราะว่าเขาอะข้องใจเรื่องครับ และค่ะมานานแล้วครับ ขอบคุณมากเลยครับ สำหรับวันนี้
อืม โอเคครับ เป็นกำลังใจให้ครับผม